Ừ, có mà, ví dụ như khi mà đơn giản như cái việc là một ngày thứ Bảy buổi sáng mình dành thời gian mình dọn dẹp nhà cửa, sau đấy nhìn thấy nhà cửa gọn gàng ngăn nắp nhá, thì mình gần như mình không có nhu cầu phải đi ra ngoài, phải làm cái này, phải vội vàng cái gì cả. Mình sẽ dành một cái buổi chiều ngày thứ Bảy đấy để mình thực sự tận hưởng trong cái không gian sống đấy của mình. Và bắt đầu là mình, ờ, mình đọc sách hoặc mình làm cái gì đấy, hoặc mình làm những cái mà theo sở thích của mình ấy, thì mình cảm giác như đấy là khi thực sự dành thời gian cho bản thân một cách chậm rãi, không cần phải lo lắng, vội vàng, hay là không bị cái cảm giác khó chịu nữa bạn ạ. Ừ.
Ừ. Ừm hứm. Ừm hưm. Ừm hưm. Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm. Chuẩn luôn. Ừm, ừm, đúng rồi. Mình, kiểu, sinh hoạt trong cái không gian dù nhỏ thôi nhưng mà nó là không gian nhỏ của riêng mình mà, nên là mình có thể tạo được cái cảm giác thoải mái hơn và, kiểu, có thể làm được rất là nhiều những cái điều ch đành cho bản thân mình ấy, những cái điều mà mình mong muốn ha. Ừm. Ừ.
Đúng. Đúng rồi, đứng ra tưởng tượng xem là á mở cửa sổ ra mát mẻ xong rồi ngồi uống nhâm nhi một tách trà, đọc một vài trang sách thôi thế cũng thích mà nhỉ, đâu cần phải ấy đâu. Ừ.
Đúng. Ừm, ừm. Ừm, cũng rất là hay luôn ấy. <chuckles> Ờ, thế thì nha, đối với căn nhà mà bạn đang sống hiện tại, căn nhà nhỏ của bạn ấy thì là bạn sẽ ưu tiên cái phần nào đầu tiên hơn? Kiểu, đê để khi mà thiết kế một cái căn phòng hay là một cái căn nhà nhỏ ấy, bạn sẽ ưu tiên cái phần nào nhỉ?
Ừm. Mình, ờ, mình ưu tiên gian bếp đầu tiên ấy, bởi vì mình nghĩ rằng là cái gian bếp là cái nơi mà, kiểu, nấu từng bữa ăn cho gia đình ấy, cho nên s tối giản nhưng mà nó cũng cần phải đầy đủ để mà ừ, được mua đúng rồi, đúng rồi, đừng mua bừa phứa ra là được thôi, hãy chọn lọc những cái thứ mà thực sự cần thiết thì mình bếp. <laughs>
Ồ! Ừm. Ừm, đúng rồi, nó vẫn có sự tiện nghi nữa, đúng không? Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, <chuckles> đúng rồi, chuẩn luôn, cái cách mà người ta có thể là giữ ngăn nắp cái căn bếp nó cũng phản ánh rất là nhiều về cái con người sống ở đó luôn nhỉ?
Rồi, đúng rồi đấy. <laughs> Nói chung trò chuyện với bạn rất là vui nè. <laughs>
Ừm, cũng cảm ơn bạn ờ. Đúng rồi, ờ, mình cũng rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình những cái trải nghiệm ngày hôm nay của bạn nha.